いや、多分そうだったと思います。<laughs>
へえ。お父様もちょっと堅苦しい感じの返事だったんですか？
はい、あの、ああ、違う、逆逆。あの、すごい、あの昔のまんまの話し口調で
<laughs> うん。 うん。 うん。 ええ。
「おお、久しぶり」みたいな。
ああ、じゃあほんとに子供たちに話しかけるような感じで。
あんはい。 そんな感じでしたね。
ふーん。いやでも嬉しいなんか、何だろう、ドキドキしながら多分7年ななごん7年間もブランクがあった上でメッセージを送って、返信来るかどうかも分からない状況で、その、そういう何だろう、懐かしい口調で来られたら、なんか凄い、その時の思いってどんな感じでしたか？
うん。 はい。 はい。 うん。 はい。 うん。 いやなんかね蘇りました。なんかお父さんというものが。<laughs>
うん。 ふうん。うーん。いや、でもなん、そう もう心が、もう一瞬にしてなんか時が戻ったって感じですか？
はい。 うん。 そんな感じです。なんだろう、と同時になんかそのやっぱお父さんって安心感があるんですよね、お父さんの話し方って。なんか偉そうな話し方なんですけど、お父さん。<laughs> その上からというか。なんか上からなんだけど、その中にも嬉しい気持ちが、あの、入っているのが分かるんですよ。
へえ。うんうんうん。 うん。 へえ、はいはい。 うん。 うん。 うん。 あ、その文面の中に。へえ。
はい。<laughs>
そっか、ま、でもね、お父様も多分自分が、つね、原因を作って、家庭を壊してしまったっていうのは、もう本人が一番分かってらっしゃると思うから、なんだろ、こう、多分お父様も連絡したかったけども、なんか出来ない、なんか気持ちがきっとあったんでしょうね。
うーん、なんかね はい。 うん。 はい。 うん。 あ 多分そうだったと思います。どんな顔で、なんだろう、会うとしたらどんな顔で会ったらいいんだろうだし、なんかね、などんな言葉をかけたらいいんだろうっていうのはあったと思います。
うーん。うーん。うーん。 うんうんうんうん。 うんん、うん。 ああ、え、じゃあ、そのメッセージが届いた、しもうその日のうちにすぐ返信をされて、で、実際にあの、お会いされたのは、それからもうまたすぐの話なんですか？
はい。

そうなんです、あの、父の実家がその九州の方なんですね。
あ、うーん。 うん。 はいはい。
で、そのえっと、そっちの方に実家があったので、まだおその当時はおじいちゃんおばあちゃんあ、おじいちゃおばあちゃんかな、もう住んでて、まだ生きてて、で、ま、そういったあの、ま、介護とかそう諸々があるからっていうので、あの、一緒にそうなんです。で、そこで再婚をして、そこに拠点を置いて、そっちで生活してるって感じですかね。
うん。 はい。 はい。 あ、で、そちらの方に戻っていらしたってことですね。ああ。うん、うん、うん。 ああ、なるほど。え、じゃ、そのメールで、えっと、繋がるまでは、そのお父様はそちらの方に行かれてたってことは、それはご存知だったんですか？
はい。 はい。 あ、はい、知ってました。その大喧嘩をした時が、その再婚をするって決まった時で、その時はもう九州に行ってたんですよ。
あ、そうだったんです。うん、うん。うん、うん。 ああ。ああ、なるほど。え、じゃ、えっと、次に再開するまで2年間の間は、その間はもう、あのメールでやり取りとかはされてたんですか？
はい。 そうなんです。だからメールではほんとに、ま、向こうも距離感を結構詰めてきたし、<laughs> ここぞとばかりに。今までのような感じの <laughs> だから、うん、こっちもすっとなんか昔のような感じで、だ、なんか時って不思議なんですけど、その相手のこともすごい恨んでいたはずなんですけど、ま、相手の人とはどうなのみたいな感じに聞けるようにまでこっちもなって
うん。うん。 <laughs> ここぞとばかりで。<chuckles> うん。<laughs> うんうんうん。へえ。 うんうん。うん。 はい。 うん、うん。 うん。あ。 そうなんですね。うん。いやでもお父様はすごい何だろう、あの1番ふら触れてはいけないかもしれないところをね、そうやってお子様の方からこう触れていただいたら、お父さんもなんかねこう、ほなんかすごいほっとしますもんね、きっと。
はい。 うん。 はい。 うん。 はい。 したんじゃないかと思います。なんか、あの、ま、その久々に会いに行った時なんかはほんとに嬉しそうだったので。
うんうんうん。ん、うーん。 うん。うーん。へえ、え、そのお父様とのやり取りは、あの、ご兄弟3人ともやられたんですか？最終的には。
うーん。 はい。